إن إحنا نسهّل الناس عليهم الشغل بتاعهم، يعني نعمل دورات مخصوصة للعُمّال أو كفنيين نعلّمهم إحنا كمهندسين مثلًا إن هُم يعملوا إزاي الشُغلانة الفُلانية بالشغل الفُلاني، ببساطة شديدة جدًا، من غير بقى آآ، شُغل اللي هو تلكيع من غير مثلًا آآ، أنا معلش النهارده ماشي بعد الضُّهر من غير مش عارفة كذا، من غير مدير يقول لك لأ، ما ت ما تعلّمش حد، سيب كل واحد يخت يعني يكسَب بخِبرته، ما هو <tsk> إحنا كده بنضيّع في وقت، أنت عايز الشغل يمشي؟
إمم. إمم. إمم. بس، طَب أنت إيه رأيك في المديرين الكويسين مثلًا، وما بيعملوش اللي أنت بتقول عليه بس اللي تحتيهم، والموظفين اللي تحتيهم ما بيعملوش اللي عليهم، شايف إن المفروض إن هُم يتعاملوا إزاي؟ يعني لازم يبقى في حَزم كده والّا؟
يحصَل فيهم زي ما حصَل فيَّ <laughs> يمشي طبعًا، أنا مع الشخص اللي هو العقاب مش أول مرَّة، العقاب من تاني مرَّة، بمعنى، حذّرتك مرَّة وأخدْت أكشن.
إمم.
لو كرّرت نفْس الموضوع، نفْس الموضوع آآ، بنفْس الطريقة حتى لو ما كانش عن قصد آآ، ع يعني غصْب عنّك لأ، أنا آسف جدًا، معلش، أنا مش عايزك تكمّل معايا.
إمم، غلطت نفس الغلط فخلاص. إمم. إمم، إمم، طَب وبعد أول تجربة بقى دي آآ، أنت قُلت لي إنها أثّرت في نفْسك وقعَدت شوية كده وبعدين قررت إنّك ت تدخل مجال الfreelance أثّر على ثقتك بنفْسك شوية على الأقل مثلًا أول فترة؟
ليه؟ آه طبعًا. آه. أكيد. هو ما يُعتبرش أثّر على الثقة في النفس على قد ما هو أثّر على ال آآ خبرتك، يعني حسّيت إن أنت قليّل في الم في المجال أو قليّل في الشغل بس نفْسك لأ، أنا مش حاسس بكده، طب طب أنا ليه بدأت بقى أ يعني أمسك نفْسي كده، أكرّر مع نفسي اللي أنا درَسته، طَب اللي أنا عملته، طَب إيه الغلط، طَب فين، طَب لأ، طَب يعني
إمم. قعَدت مع نفْسك شوية، بس ما حسّيتش بالذنب مثلًا؟
لأ، أ ما حسّتش بالذنب، حسّيت بالذنب إمتى، لمّا أنا فعلًا مشيت، يعني بمعنى، إن أنا ليه اشتغلت عَندك من البداية، أنا فعلًا حسّيت بالذنب، أنا آه، آه، اللي هو بدأت هناك أنا أنا ليه ليه ليه أكو أكون معاك من البداية؟ أنا مش عايز فلوسك ولا عايزك خالص لو هتدّيني ملايين، أنا <tsk> في كده يقول لك الفلوس والّا الراحة النفسية، في ناس يقول لك الفلوس وتولَع الراحة، ماشي أنا مش حابب كده لأ أنا حابب إن أنا أبقى مرتاح
إمم. أنت حسّيت بالذنب إنك أصلًا بدأت ه معاه. إمم. إمم. إمم. إمم. ده مش إختيارك. امم.
أ لأ خالص أنا حابب بقى اكون مرتاح وفي نفس الوقت باقبض كويس بس مرتاح، لو باقبض عالي ومش مرتاح مش عايزها. لأ، لأ، لأ، خالص.
إمم. امم، أهَم حاجة الراحة النفسيّة طبعًا.